あの、ちょっとお話聞いていただいて、えっと、良ければアドバイスいただきたいことがあるんですけど、いいですか？
はい、はい。
あ、そうですね。私、と、趣味であの、ギターの演奏を、うん、してるんですけど、うんうん。なんというかね、あの、ま、一日の中で、ま、おしお仕事したりしてる中で、ま、なかなかこうまとまった時間が取れないみたいなことが最近起きていて、うん。ま、そんな中でもですね、ま、ギターを弾いて、なんか上達していきたいなって思ってるんですけど、うんうん。なかなかですね、ま、こうギターを手に取っても、なんとなく適当に弾いて、あの、ま、弾いてると楽しいんですけど、なんか、こう上達には繋がってないというか。うん、そんな気がしてしまってですね。なんかもうちょっとこう、学習というか上達に向けた練習というか、なんかそういうような意識でやれたらいいなと思うんですけど。こう、うん、なかなかね、そこが難しくてですね、ううん。
はい。 うんうん。 はい。 はいはい。 うんうん。 はあ。 ああ、うん、ふん。 なるほど。ちなみにそのギターを、まあ、やられてるってことなんですけれども、あの、だいたいいつぐらいから、ま、始めてるんですかね？
はい。 はい。 そうですね、まあ、2、3年前ぐらいからですかね。うんうん。
うーん。うん。なるほどなるほど。さっきね、あのちょっとギターを、ま、持ってらっしゃる、まあ、っていうのは毎日、も持って、あのね、に、あらっておっしゃってたんですけども、大体、今、一日で、大体どのくらいの時間ね、そのギター、あの、弾いてらっしゃるんですか？
うんうん。 はい。 あ、そうですね。なんというかね、ちょこちょこまか、<chuckles> 気づいたら触るようにはしてるんですけど。うーん。例えばね、5分、10分でも、なんかお昼の休憩の時とか、あ、なんか、在宅でお仕事してる時に、なんか、お昼に、なんか、昼食後にちょこっと触るみたいなこととかやってるんですけど。なので、うーん、全部で30分から1時間ぐらいにはなるんですかね。でもなんというか、うん、その中でも、こう、練習とか勉強みたいな学びみたいなところはね、あんまりできてないんですよね。うん。
うんうん。 はいはい。 はいはい。 うーん。 ほどね。あの今お話聞いててね、あの、ね、あの、こう、まめに、こう、触ってらっしゃるのは、あの、よくわかったんですけれども。例えば、ま、こういう作品とかね、こういうレベルの、まあ、曲を弾いてみたいとか、たとえば、そうですね、あの、独学でやってるのか、その、例えばね、その YouTube 見て独が学でやるとか、あとは今通ってるとか、あと仲間と組んで、なんか、こう、バンドみたいなやりたいか、その辺のあたりどんなことを、こう、考えてらっしゃいますかね？
はい。 うんうん。 はい。 うーん。 うんうん。 あ、そうですね、今今は基本的にというか、まあ最初からなんですけど、あのひ自分で独学でやってるっていう感じで、ま、なんか YouTube 動画とか見ながら、初心者向けの動画とか見ながらやってる感じですね。で、なんかね、曲、弾きたい曲のまあ、うん、それもなんか動画とか見て学んで、曲を覚えるとか、あとはなんというかね、まあ曲だけじゃなくてこう、アドリブソロ的なものもやりたいなと思うので、うんうん。それについてはね、こうなんか、音階っていうんですかね、スケールとかの、うん、あとコードのちょっとお勉強的な要素もあってうんうん。本当はそういった部分をね、練習とか勉強とかしたいんですけど、うん。あ、で、いつかはそうやってこう、他の人とセッションみたいなことを、できたらいいなっていうのは目標にしてるんですけどね。うんうん。はい。
うん。 はい。 うん。 うん。 うんうん。 はいはい。 はいはい。 うん。 ああ。 うーん。 うんうん。 なるほど。でも今お話聞いてると、あの、なんかね、その本当の初心者ではなくてあの他の楽器とかもやったことあります？もしかして。
うん。 あいや、他の楽器はないんですよね。ううん。はい。
あ、そうなんですね。あ、でもそんな風にこう捉えられてらっしゃるってことですね。うんうん。あの、あれですかね、じゃあ今こう YouTube 見ながらね、こう色々とあのね、フレーズっていうかそっちの方も含めた形で、ただ1曲例えばよくね、最近あの集中してこれだけはやりたいですみたいなこうクラスもあるけれども、あなたの場合はもうちょっとこう広い目であの、なんでしょうかね、あの全体的にこう腕を上げて、それでセッションとかってそんな感じなんですかね。うんうん。
うんうん。 はい。 うん。 うんうん。 ああ、そうですね。 あ、そうですね。うんうん。そういう感じですね。まあ、そんな中でまあ曲として弾けたら、それはそれでいいなって思う思うんですけど、うんうん。
うん。
どちらかというとそうですね、なんか特定の曲をなんかクオリティ高くやるっていう感じよりは、なんかそういう広く、ま、ゆくゆくはこう自分でなんか表現していきたいみたいなところがあるので、うんうん。なんかね、そ、コード自体を学ぶとか、その、スケール、音階を学ぶみたいなところですね。うんうん。
うんうん。 うんうん。 スケールね、うーん。 ああ、なるほど。あれですね、あのこう今お話聞いてて、こう多分ご自分でね、こう暗中模索しながらもこう色々とね、やってらっしゃるんだろうなってお話を聞いてて思ったんですけれども、あのなんかこうやっぱ目標がね、だこうちちょっとでもあると、なんかこう達成感とかね、自分をこう納得させるのにいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。うん。
はい。 うん。 はい、うん。 うん。 うんうん。 あ、そうですね、確かに、目標ですね。うんうん。
うん。あの多分結構努力されてらっしゃると思うんですけれども、なんかそのそれから、例えばですね、ほんとに、ま、プロのね、方とかね、あの YouTuber でもこうかなり上手い方の方を見てしまうとどうしてもこう、あ、まだまだ頑張んなきゃってなっちゃう傾向にあるんじゃないかなと思うんですけれども、ももう少しなんかこうその手前で具体的にここまでできたらこうなってここまでやってみようとかその辺こうなんかももうちょっと見える化ってできそうですか？うん。
はい。 うん。 うんうん。 うん。 ああ、はい。うん。 うーん。 ああ、でも、確かに、そうですね。まあでもなんというかね、音楽ってそういう、なんかね、スコアがあったりっていう感じでもないのでね、見える化ってどうしようってとこはあるんですけど、でもなんかこう、身近な人になんかね、友人とか家族にちょっと披露するみたいな目標を作ると、モチベーションになったりもするのかななんてとこはありますよね。うんうん。
うーん。 うん。 あ、そうですね。そういうなんかこう仲間、あの家族とかね、友達とかいれば、あのその辺聞いてもらうっていうのもいいかもしれませんよね。うん。
うん。うんうん。 はい。 うんうん、そうですよね。うんうん。
ま、例えば、まあね、もうこれから年末年始だと色々なね、こう集まりとかあるかもしれませんし、あの仕事だとあれですかね、あのオンラインっていうか、あれですか、在宅が多いとその会社でなんか忘年会とかないんですよね。クリス…
うん。うんうん。 はい。 あ。 あそういうのはちょっと、なないですね。うん。
うんうん。なんかそういうね、ちょっと年末年始の集まりとか、ま、ちょっとね、あの直近すぎるんであれば、もうちょっと先でもいいかもしれないんですけど、そういうなんか集まりでちょっとやってみるっていうのもいいかもしれませんね。うん。
ああ、はい。 うん。 あ、確かにそうですね。うんうん。なかなかね、こう人前で披露するみたいなことはしないので、うん、そういうのがあるとちょっとそれに向けた練習というかねにもちょっとモチベーションが出てきそうですよね。
うん。 そうですね。うんうん。あとあれですか、例えばこう近所でそういった、あのなんだろう、仲間を見つけるとか。ま、あとちょっと予算の話もあるかもしれないんですけども、ま、そこまでできるんであれば、ま、例えば週にいっかいとか、ま、2週間にいっぱいでもいいかもしれないんですけど、個人レッスンをね、例えばやってみるっていうのもいいかもしれませんよね。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うんうん。 ああ、はい。 あ、確かに、そういうのもいいいいですよね、うんうん。実際ね、本当もっと上手な方から見たら、なんかフィードバックを得られるってね、うんうん。よりちょっと上達もしやすいのかなっていう部分はありますよね、うんうん。
うん。 はい。 そうですね。あの、一人だとどうしても、なんかこう、自信がね、なんかこう、方針がこれでいいのかなとこう、こんだけ自分うまくなってるのか、きたが、わ分かんないところもあるじゃないですか。こう自分に厳しいと、厳しくなっちゃうみたいな？うーん。
うん。 ああ、はい。 あ。うんうん。 確かに、そうですよね、うんうん。あとやっぱりね、人が聞いた時とか自分でひ弾いてる時の、あの思ってる感じとちょっと違うとかもありますしね、うーん。ですね。うん、ふん。
うん。 そうですね。あと、そういうちょっと、あの、まあ、プロの方って言うんでしょうかね。あの、多分今ね、ネットとかでも色々とそういう、こうね、ち近くの方とか探しことできると思うんで。まあ、例えば月1だけでも違うかもしれませんよ。うん。
うん。 ああ、そうですね。はい。 あ、確かにそうですね、うんうん。で、そこで何かこう、フィードバックいもらって、そ、これについてもえさらに1ヵ月は自分で、ちょっと練習してみるみたいな感じで？ああ、確かに。そうですね、そうやってやれば、ちょっと毎週とかだとなんというかね、時間的にもね、あの、余裕がなかったりってとこある、あ、かもしれないんですけど、月1ぐらいだだったら、確かに行きやすそうですね。うんうん。
うーん。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 うーん。 はい。そうですね。あと、そういうなんか仲間もね、もしかしたら紹介してもらえるかもしれませんよね。
ああ、確かにそうですね。そういう、ね、他の、あの、レッスンじゅ受講されてる方とかね、そういう中で、うんうん、仲間もできるかもしれないですね。うん。確かに確かに。そうするとまたね、きなんか切磋琢磨みたいな感じで、うんうん。なんか、ね、お互い励まし合いながら上達みたいなこともしやすそうですね、うん。
うん。 はい。 うんうんうんうん。 はいはい。 そうですね。うんうんうんうん。
はい。 確かに、うん。
ね、せっかくあのここまでね、2、3年ね、もう、結構続けてらっしゃるなっていう風に今聞いてて思ったので、そこはね、ご自身褒めてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。うん。
うーん。 あ、そうですか、ありがとうございます。そうですね、確かに。ちょっとね、ま、確かにね、続けていることは事実としてあるので、うん、そこにはちょっと自信を持って、うん、またさらに上達するようにみたいなところやっていけたらいいですよね。うん。
そうですね。うんうんうんうん。あとはそね、さいさっき仰った様なそういう形で、まあ、第三者の、ね、やっぱちょっと力を借りるってのもいいと思いますし、うんうん。
うん。 はい。
ですね。
そうですね。ちょっとななんかずっとこう1人で黙々とやるみたいな、うん、なんかそんなところが続いてたので、うん。確かに、そろそろ、何何かこう、仲間を探したり、あるいは、レッスンを受けるために、ね、そういう教室を探してみるみたいなところ。うん。なんか他の人と、他の人から見て、どうなどう見えるか、どう聞こえるかみたいなあたりをちょっと意識して、行動に移してみようかなっていう思いましたね。はい。
うん。 うん。 え、はい。 そうですね。で、多分きっとね、その、もともとその、あの、ギターでね、されようと思ったのって、こう、ないこうふことがしたいからってのはあったと思うんですよ。だからその気持ちう例えば何で始めたかってありますよね、きっと。
うん。 うん。 ああ、確かに。うん。 あ、でもそうですね、なんか、こうギターでセッションみたいなのをしてる人たち見て、いいなって思ったところは大きいので、うんうん。そこはちょっと目標に頑張っていきたいところですよね。うん。
うん。 うんうん。 そうですね。あの、その今のね、セッションをやってみたいなっていう、そういうね、楽しくこう仲間と、ね、演奏してきっと聞いてる人も喜んでもらいたいなって思われて、きっとね、あの、始められたかと思いますので。なんかその気持ちはね、あの、絶対忘れない方がいいかなと思うんですよね。うん。
うんうん。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 ああ。確かにそうですよね。なんかこう、最初の初心というか、ね、最初の憧れの気持ちみたいなのって、大事にしていくべきですね、うん。その方がモチベーションにつながりますよね、きっと。うんうん。あ、ほうですね、うん。ちょっとね、自分、今までずっとひなんか一人でやることをメインにずっとやってきたので、うん、とね、仲間を見つけたりとか、そういうあたり？うん、ちょっと探してやっていきたいなと思いました。はい。アドバイスいただいてありがとうございました。
うんうん。 はい。そう思います。うん。 うんうん。 はい。 はい。 いえいえ、とんでもありません。え、是非頑張ってくださいね。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
失礼します。